えっと、今日はですね、あの、自分に合う、ま、勉強法の話ということなんですけれども。あの、最初にですね、あの、どういう勉強法を試して、あの、こういう、あの、自分に合うなっていう、その、勉強法っていうのを見つけられましたか？
そうですね。私、英語の勉強を長年してまして、で、その中で、こう、いろんな英語の勉強方法を試してきたんですよ。例えば、教科書を開いてやってみる。あとは知り合いと話して、こう、レッスンを受ける。その中で一番自分に合ってた勉強法っていうのは、オンラインの英語の学習だったんですよ。
うん、はい。 あ、オンライン、はい。
それは、何で良かったかというと、やっぱり対面で、こう、私の英語の学習の目標は、対面コミュニケーションで英語を、あの、話せるようになるっていうことだったんですね。
はい。
でも実は、教科書を開いて文法を勉強するっていうのは、すごく効率の悪いやり方だなって気づいたんですよ。
なるほど、はい。
はい。なんか、あの、話しか話を上手になりたいのに、話し方の本を読んでるような感じですかね。
うん、で、マニュアルを読んでるっていう、そういうイメージですか？
ああ、話し話し話し方が上手くなりたいんだったら、本を読まずに話すことじゃないですか、大事なことって。人と。はい。
あ、実践的なね。あの、実技としてですね、はい。
はい。その、だって、話を上手になりたいんだったら、話す回数を増やしていくっていうのが、一番近道じゃないですか。
あ、まあ、そうですよね。
はい。で、それで本で学んでても、それが実践に移せる移せないっていうのも、ああるので。それも、英語の勉強でも同じだったんですよ。要は英語を話したいのに、グラマーの勉強を机でしてるって、ほんと違う方向を向いちゃってるような感じで。
うーん。 あ、なるほど、はい。 ああ、そうですよね。はい。
うん、で、そこで、あの、オンライン学習に出会って、オンライン学習は、はい、レッスンスタートってなったら、もう画面越しせけだけど話すじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい、でも会話が成立するんですよ。その瞬間から。
ああ、まあ確かにそうですよね。はい。
はい。そうすることによって、いつでも誰でもどこでも、会った時に英語を話せる自分っていうのを、育てていけるんですね。
うーん。なるほど。
それが私にとってすごく、いなんか合う勉強方法でしたね。
なるほど。その、オンラインま、英会話に出会ったタイミングで、ま、一番合ってるなっていうのが、ま、わかられたということなんですけれども。その、まあ、実際にその、教科書では、あの、全然わからなかった。で、オンラインの方でまあ、その、会話をされて、あの
うん。 はい。 はい。 はい。
なんでしょう。ま、オンラインでやる前と後では、まあ、どれぐらいの差というかですね、その ご自身でどれぐらいの、その、なんて言うんですか、飛躍的にこれぐらい伸びたっていう、何かこの数値化できるような、何かあの基準とかってありますかね？
ああ、そうですね。ま、TOEICとか英検にしたら、ほんと全然話せないところから準1級とか、ま、800点ぐらいは、こう、全然いけてるんですよ。それはもう、ほんと私10年ぐらいしてるので、あれですけど。なんだろうな、その、最初の時っていうのはやっぱり話せなくて
あ、はっぴゃく。 うーん。
いろんなそう、オンラインの中でもいろんな教科書があるんですよ。それを片っ端からやっていって、自分の好きな、お、教科書っていうのを見つけたんですね。
はい。
で、その好きな教科書っていうのは、英語で質問されたものを英語で答えるっていう内容だったんですよ。
うーん。
ただ、英語で、日本語を考える時間がないぐらい速く聞かれて次の質問に行くので、なんか、そのまんま英語を答えないと、こう、進まないっていうような教材だったんですよ。
はい。
それをやることによって、なんか、飛躍的に自分の脳の中で、英語脳っていうのが作られていったんですね。
英語の、あ、よよく聞きます。はい。
はい。 で、そこでは日本語を介さずに、こう英語で答えるっていうな習慣を作ることで、なんか、英語だけで考える、英語だけでコミュニケーションするっていうな部分が作られたなっていう感じがして、さらに、速く質問されるので、聞き取りとかも上手になってきたんですよ。
あ、そうですか。はい。
はい、え、それがすごく最初の初期での大きな変化でした。
なるほどね。でも、それ英語で聞かれて英語で答えるっていうのをですね、例えば、ええ、ま、誰もがね、その、それをやって、実際にそのすぐ対応できる、順応できるかって言ったらね、なかなかね、難しいま、日本人、難しいんじゃないかなという印象は受けるんですけれども、そそそれでもやっぱりその、ん、やってればできるもんなんでしょうかね、それは。
うん。 はい。 うんうん。 その通りですね。うん。 そうですね3か月ぐらいそれをやってれば、すごく早く中級レベルに行けるなって気づいたんですよ。
おお3か月。うーん。
はい。なんかそういうプログラムで作られてるんですね。カランメソッドって言われてて、で、イギリスのカランさんっていう方が制作したんですけど、要ははい。日常会話で使う言葉っていうのをふんだんに盛り込んでて、しかも、一番最初は、this is pen とかほんと簡単なものから始まるんですよ。
うん。 あ、カランさんって。 はい。
はい。それを短い文章からずっと始めていって、で、分からなければ同じものを復習する。何回もその復習をすることによって、頭の中に馴染ましていくってことができるんですね。
うんうん。
だから意外にこう、何て言うんですか、あの、それをゲームのようにたのし楽しめれば、いが意外に成長が早いんですよ。
なるほど、ゲームのようにですね、はい。
はい、なんか結構、ゲームのように楽しむっていうのがポイントで。あの、スコアっていうのはあんまりないんですけど、こう、もう早口言葉をやっているようなイメージなんですね。
うんうん。
うーん、それをやっていくと、なんかもう、好き嫌いはありますけど、それが嫌じゃなければ、結構、なんかね、慣れてきたら、意外と英語って成長してるもんなんですね。
うーん、なるほどね。ま、その、カランメソッドっていうのが出てきましたけども、これはね、あの、ああ、初めて、ま、聞きますけれども、ま、そういう中でその、ま、ゲーム感覚で楽しむっていうのが、やっぱり、ま、プレッシャーを感じずに、楽しむっていうこともやっぱり大事なんでしょうね。
はい。 そうですね、なんか、楽しむっていう姿勢もすごく大事で、学ぶっていうよりは、楽しかったら続くじゃないですか、物事って。
そうですね。
はい。実は自分に合う勉強方法は、楽しむっていうことと、それをやることができる、こう、なんかたのなんだろう、継続力っていうのがこう、掛け合わした時に、それって自分に合う、いい勉強方法なのかなっていう風に感じたんですよ。
うーん、なるほど。
うん。あと1人でするより、誰かとするっていうのがすごく大事で
ああ、なる共同
はい、そうなんですよ。レッスン始まったら相手がいるじゃないですか。
あ、そうですよね。
そう、相手がいたらいきなり、もうやめたってできないですよね。
あ、なるほど、はい。
はい、それをこう、意識してやると、なんか意外ともうほんとに、25分だったら25分のレッスンをきちんと毎日1回でも2回でもできるようになるので。
なるほど。はい。
はい、で、英語ってやっぱりオンラインすごく便利だなってそん時思いましたね。
なるほど、わかりました。あの、なんて言うんですかね、その、オンラインのほうで、ま、共同、一緒に、ま、やると。う一緒に学習をしていく、ま、話を、会話をしていくということなんですけれども、例えばその、ま、実際にオンラインから離れた時も、なんでしょう、復習だったり、自己学習っていうのも、どうしてもやっぱり必要になってくるかと思うんですけれども
はい。はい。 はい。 そうですね。
そういう場合のその、なんと言いますか、時間帯とかですね、その、まあ学習の仕方とか、そういうところもね、ちょっと詳しくあの知りたいんですけれども、どのように、あの、ご自身で復習とか予習ってゆうのはされてますか？
はい。 そうね、予習っていうのはあんまりしなくて、レッスン内容を音声で聞けるんですよ。
あ、ご自身がされた。
またふくはい、じゃあ、されたいんまでのレッスンっていうのを音声でまた聞き直すことができるんですね。それを聞くことによって、あ、これもやったな、あれもやったなっていう思い出せる。要は、音楽のように、ポッドキャストのようにそれをこうちょっと音声コンテンツとして、何て言うんですか、合間にながら聞きっていうのができます、まず。
はい。 うーん。
それとともに、私自身はもっとヒアリングとかを鍛えたいなと思ってたので、英語のドラマを見るとか、あと英語の YouTube を聞いてみる。英語のポッドキャストを聞いてみるっていうところにこう力を入れてましたね。
はあ。つそれは、やっぱりそのま、ポッドキャストとか YouTube 英語の英語版を聞いてみて
はい。 うんうん。
それを聞いてると、あの、なんでしょう、練習になると言いますか、実際その、音声を聞いても、音楽音楽とかそのなんですか、お声を聞いてもですね、なかなか、あの難しいなっていう声もあったりするんですけれども、それを聞いているとやっぱり上達、勉強としてできるもんなんでしょうかね、やっぱり。
はい。 うんうん。 はい。 あ、そうです、まず、き聞けないと喋れないと私は思ってまして、単語が、なんかずっと英語の音声を聞いてると、なある日、単語と単語の間に区切りが現れるんですよ。
はい。 はい。
ひとつのこうずうっと話している中に、ちゃんと区切りが出てきて、単語が明確になってくるんですね。
うーん。
そうすることによって、その単語をちゃんと聞けるようになったってことは、話せるようにもなるんですよ。
なるほど。
はい、それがリンクしてるので、私は、無音声、特にヒアリングは弱かったので、そういったところで訓練して、なんかあの、ま、シチュエーションとか状況とかでどんな英語使うんだろうとか、で挨拶の時どんなんなんだろうとか、YouTube とかだったら旅行とかで使ってるじゃないですか。旅行行かれた YouTuber とかいろんなシチュエーションで。はい、そんなので場面別でこんな英語を使うんだっていうのをこう、確認して、こう、学んだりとかしてましたね。
ああ、そうですよね、はい。 なるほど。じゃあもうなんですか、実際に聞く聞くことがもう主で、例えばノートに取るとかそういうことはもう、なんか自分に実際で書いてみるとか、そういうことはされてはないということですかね、じゃあ。
うん。 ノートに書くっていうのもいいのかもしれないですけど、あまり、例えばノートに書く内容っていうんですかね、あの、レッスン中はノートに僕は絶対書かないんですよ。テキストでこうなんて言うんですか、パソコンにメモすることはあるんですけど、やっぱりなんか対面レッスンの時にノートを取っちゃうと、その時間がもったいないじゃないですか。せっかくの対面なので。
ああ、そうです、ん、はい。
はい、それは取らなくて、で、一番大事だなと思ったのは、どこでアウトプットするかなんですよ。
あ、アウトプット。
今ね、入力の話ばっかりだったじゃないですか。
はい。
入力からどうやってアウトプットするのかっていうところが、一番こう、肝になるんですけど、そこはダイアリーとか日記を書くんですよ。
あ、なるほど、はい。
まず日本語で書いて、それを自力で英語にするんですよ。
うーん。
で、それの英語が、自力で英語で間違ってるなと思ったら、そこの時点で ChatGPT とか翻訳を使うんですね。
はい。
で、正しい英語に変えて、それがもっと正しいかどうかっていうのは、その日記をレッスンに持っていくんですよ。で、チェックしてもらうんですよ。ネイティブとか英語話せる人に。
あ、そういう流れなんですね。
はい、で、それで、ちゃんと正しいなって思ったら、その単語をが、あの文を、ひたすらあの読むんですよ。
うん。
それを、こう Siri とかに読まして、ちゃんとした英語 の発音を意識しながら、頭の中に入れていくんですね。
ああ、そう言う使い方をされてるわけですね。
はい、それでアウトプットっていうのはしてましたね。
あの、アウトプットと言えばですね。なんか、あのシャドーイングって言って、その、何ですか、こう、音声が英語音声を聞きながら、それに、ちょっとタイミングをずらして、あの、自分で同じ聞きながら喋るって言う、そう言う、あの、勉強法もあるようなんですけれども。例えば、そのシャドーイングとかは、あまりその、されたことはなかったでしょうか？
はい。 はい。 はい。 はい。 あ、もう沢山しました。私シャドーイングをアウトプットだと思ってないんす。インプットだと思ってるんですね。
あ。 あ、インプット、はい。
はい。シャドーイングを本当にずっとシャドーイングしてたら、そこも面白くて聴けるようになるんですよ、音声が。
ああ。やっぱりそのはい。
私がはい。好きなのは BBC ラジオ、ずっとシャドーイングするんですよ。
はあはあはあ。
はい、1時間とか、ずっとやっていくと、なんか、おん英語の聞き方とか変わってくるので、凄くおすすめなんですけど、シャドーイングを私は大事だと思ってます。
おお、いちじかんのシャドーイングって結構タフですよね。
はい。 そうですね。で、もっとシャドーイング綺麗にしたかったら、あの Kindle で英語の本を買うじゃないですか。
はい。
で、Kindle で、その英語の本の Audible も買うんですね。
ああ、はい。
で、同時に再生、本を見ながら再生するんですよ、音声を。
おお、ほおほお。
で、その本を読みながら、聞こえた音をシャドーイングしていくんですよ。
なるほど。
で、あと、本を読んだら、要は楽譜みたいな何を言ってるか分かるじゃないですか？
うーん。
それも理解しながらやっていくっていうと、目となんですか、耳と口を全部使った、あの、アウトプットとインプットができるのでそれもお勧めしますね。
はあ、なるほど、そうなんですね。いや、深いですね。で、ですね、あの、まあ、リスナーがですね、例えばあの、今日から試せる、その、初心者の人がですね、今日からでも試せるような、その、ワンポイントアドバイスを言いますか、短期で効果が分かるようなものっていうのは、何かありますでしょうかね。
はあ。はい。 なんか、そういう はい。 はあ。 そうです。英語学習に関しては、もうオンライン英会話してくださいの一言ですね。も、そうすれば、も、1日でも少し成長できるので。
ああ。
あの、やっぱり目標を立てるのも大事ですけど、英語の目標であれば、オンラインで、こう、先生と話すっていうとこが、なんて言うんですか、一番の近道ですね、英語を話せるようになる。
ああ、なるほど。やっぱりその、先生と、英語の先生とお話をして、実際に実技の中でやっていくのが一番の近道ということでしょうかね。
はい。 そうですね。うん、それで何回も何回も話すと話せるようになるので、確実に。
分かりました。今日はあの、英語の勉強について、あの、いろいろと深いお話を聞かせていただいて、どうもありがとうございました。
こちらこそ楽しかったです、ありがとうございました。